Kak, aku lagi mikirin sesuatu yang kayaknya, aku agak khawatir, aku nggak bisa ngerjain deh, Kak. Mmm, mungkin Kakak bisa ada saran nanti yang bisa dikasih ke aku tentang cara aku bikin batasan nih, batasan yang cukup sehat di komunitas aku yang, eee, sebenarnya nggak terlalu besar hanya sekitar 7 orang. Nah, aku tuh sebenarnya pengen ketemu mereka, tapi kayaknya, aku harus bikin batasan pribadi. Soalnya aku kadang bukan kadang, malah sering merasa nggak nyaman atas obrolan, eee, mereka saat ketemu yang akhirnya itu ngomongin, eee, orang-orang yang konotasinya tuh, jadi negatif gitu loh, Kak. Nah, gimana ya, Kak, aku menciptakan batasan itu tanpa menyakiti perasaan, eee, mereka gitu?
Mhm. Mhm. Oh gitu. Eh, saya mengerti seng sekali sih perasaan, eee, Kakaknya. Karena kan, eee, itu apa namanya dengan kelompok sosial bersama-sama, Kakaknya juga nggak enak gitu kalau tiba-tiba, eee, apa, ngasih, eee, batasan yang mungkin, orang-orangnya tidak ini. Eee, tapi saya kasih saran boleh nggak, saya kira-kira nanya-nanya dulu nih, eee, supaya saya bisa memberikan saran yang lebih baik. Eee, siapa sih, kelompok yang membuat Anda merasa tidak nyaman?
<sneezes> Betul. Boleh boleh. <tsk> Oh, oke. Jadi sebenarnya ini tuh temen-temen aku, temen deket aku malahan waktu sekolah dulu waktu SMA. Nah, ini kan sudah lama banget nih kita berteman. Nah, tapi lama-kelamaan walaupun kita bertemunya nggak sering, dari pertemuan yang nggak sering itu, eee, se kalau ketemu itu pilihan topiknya tuh yang ngomongin temen-temen kita yang dulu, yang akhirnya ngomonginnya bukan sesuatu yang bagus gitu loh. Nah, lama-kelamaan aku tuh udah beberapa tahun ini, kayak nggak nyaman ketemu mereka walaupun aku sebenarnya kangen ya sama mereka. Nah, tapi jadi supaya bisa tetep ketemu, tapi aku juga pengen merasa nyaman, aku pengen banget untuk menciptakan batasan itu, gitu, Kak.
Mmm. Mhm. Oh gitu. Jadi maksudnya tuh, eee, sebenarnya Kakaknya tuh nggak seneng kalau, eee, apa namanya, teman-temannya itu justru malah menggosipkan orang-orang yang sebenarnya mereka kenal juga gitu ya?
Betul, iya, kayak gitu, Kak. Jadi karena semuanya yang diomongin itu ya kita kenal karena semua temen-temen kita waktu dulu, gitu. Jadi ya, agak kurang nyaman sih buat aku.
Mhm. Terus, Kakaknya, pernah mencoba enggak menetapkan batasan itu dengan mengatakan, "Eh, aku enggak seneng nih kita bicarakan gitu," gitu.
Mmm, sampai sekarang sih, kayaknya karena aku kalau ngelihat dari gestur mereka kayaknya aku sendirian deh Kak, yang agak enggak nyaman. Yang lain tuh kayaknya kok gayung bersambut semua gitu loh pas lagi ngomongin itu, gitu. Jadi, aku kayak seperti apa ya terisolasi sendiri, a yang ada aku diem dan aku lihat yang diem itu ya cuma aku, gitu. Jadi, aku belum ada keberanian sih Kak, untuk bener-bener ngomong, ngungkapin tentang ini.
Mhm. Mmm, gitu. Terus kalau boleh tahu seberapa penting nih, kalau menjaga hubungan Kakaknya, ini dengan teman-temannya? Eee, se eee, bekas SMA ini, eee, bekas sekolah sorry.
Iya, mmm, sebenarnya karena aku tem teman SMA yang yang eee, continue ketemuan, enggak ada lagi selain mereka, jadi ya aku sih sebenarnya cukup penting ya, karena itu juga, eee, apa ya beberapa, eee, kali itu juga bisa membangkitkan mood aku saat aku lagi sedih, gitu loh. Terus, ketemuan sama mereka, gitu. Tapi, eee, kalau memang harus off banget misalnya enggak ketemu sama mereka, aku juga ada perasaan kehilangan sih Kak, kayaknya.
Hmm. Hmm. Hmm, saya mengerti sih. Memang kan, apa namanya, eee, walaupun, eee, teman-teman yang kadang-kadang kita juga merasa nggak enak kalau menggosipi, tapi kita juga rindu ya, pengen ketemu dengan, eee, teman-teman itu. Ya, kalau sekarang saya boleh kasih saran, mun eee, apa namanya, mungkin, eee, Kakaknya bisa mulai dengan alasan yang netral tapi nggak kayak, eee, langsung, eee, menyalahkan, "Eh, aku nggak mau nih, eee, ngomongin duh", tapi mungkin, eee, kam Kakaknya bisa dengan mulai, "Aku lagi belajar jaga energi dan pikiran nih, biar lebih tenang", gitu. Jadi
Betul. Iya, boleh, Kak. Oh, oke.
membuat batasannya terlihat seperti kebutuhan pribadi, bukan kritik ke orang lain.
Iya, oke, bisa banget tuh kayaknya ya, gitu. Jadi mhm.
Kan Iya. Ya, kalau misalnya kesannya langsung bilang, "Ah, aku nggak seneng nih ngomong gini", kan jadi seakan-akan kritik, tapi kalau misalnya Kakaknya memberikan, eee, batasannya seperti kebutuhan pribadi, bahwa Kakaknya itu pengen energi yang positif, mereka mungkin akan lebih menghargai, gitu. Bagaimana menurut Kakaknya?
Oke, jadi me iya, kayaknya bisa banget tuh, Kak. Jadi mereka juga nggak ngerasa, eee, ada judgement dari aku, gitu ya, Kak, ya. Jadi, eee, aku bisa me re refleksikan itu seperti kebutuhan pribadi aku sendiri, gitu, ya, Kak, ya. Aku belum pernah coba itu sih, tapi bisa banget nih, Kak, aku untuk coba, eee, ngasih respon yang memang untuk ceritanya memang aku butuhnya ini, bukan terhadap mereka, gitu, ya.
Mhm. Mhm. Iya, dan kalau misalnya ternyata memang masih berlanjut mereka tetap menggosip, ya mungkin Kakaknya juga bisa nambahin misalnya dengan menjelaskan batasan secara sederhana dan jujur misalnya, "Wah aku nih kurang nyaman nih kalau ikutin ikutan ngomongin orang lain," gitu, "Aku takut kebawa negatif," gak perlu panjang-panjang tapi cukup jelas dan konsisten sehingga teman-temannya juga mengerti, "Oh, kamu gak suka nih kalau ngegosipin orang," gitu. Jadi mungkin, eee, mereka akan mengarahkan ke topik yang lain.
Hmm, <clicks tongue> oke.
Atau bisa juga, Kakaknya yang mengarahkan ke topik yang lebih sehat. Misalnya Kakaknya bilang gini, "Ngomongin hal lain lagi yuk. Jadi, kamu kemarin sibuk apa nih?" Atau "aku lagi fokus nih urusan kesehatan nih," gitu. Kan itu secara sedikit halus tapi tegas gitu. Bagaimana menurut, Kakak?
Oh, iya bisa banget tuh, Kak. Jadi kalau misalnya lagi, eee, mereka menggosip aku langsung alihin aja gitu ya, Kak, ya, pembicaraannya ke hal lain yang, eee, benar-benar, eee, jauh gitu, benar-benar beda dari apa yang mereka omongin. Mudah-mudahan mereka juga tertarik, ulalah ngomongin yang topik baru yang aku angkat gitu ya, Kak, ya. Aku belum pernah nyoba ini nih, mungkin nanti aku bisa cobain ini dan lihat responnya dari mereka nih, mudah-mudahan responnya, eee, bisa positif gitu ikut topik yang baru, jadi aku bisa punya keberanian untuk ngomong yang tadi Kakak sa eee, sarankan sebelumnya untuk bilang, eee, aku nggak mau ngomongin gitu, eee, tidak, eee, ngomongin tentang yang lain gitu, ini aku nggak enak, gitu. Nah, jadi kalau aku lihat respon mereka dari awal dulu, kalau positif kayaknya aku lebih terbangun tuh Kak, eee, apa namanya, keberaniannya untuk ngomong. Gitu ya, Kak, ya?
Mhm. Iya. Mhm. Iya, dan kalau misalnya Kakaknya itu kan perginya sebenarnya kan, eee, dengan teman-teman agak rame-rame juga ya? Kakaknya mungkin juga bisa mencari dukungan dari teman yang paling dekat atau yang s Kakak lihatnya kayaknya netral gitu. Enggak, m mungkin dia ikutan karena terpaksa juga. Kakaknya ngelihat, "Oh dia kayaknya le eee, lebih netral nih atau ngasih komentarnya lebih kelihatannya lebih baik gitu." Mungkin Kakak bisa cari dukungan dengan orang itu. Bagaimana?
Mhm. Oke. Oh iya, benar banget Kak. Bener bener, benar banget sih. Setelah Kakak ngomong gitu aku baru kepikiran sih, kayaknya ada satu orang sih yang dia memang suka terpancing, terbawa. Tapi responnya itu selalu netral sih, tidak tambah ikut ngejelek-jelekin, gitu. Mungkin aku bisa cari dukungan dari dia sih sebenarnya. Daripada, eee, aku pilih yang lain, kayaknya dia bisa lebih positif dibandingkan yang lain, gitu.
Mmm, dan ini saran saya yang terakhir ya, kalau misalnya Kakaknya tuh kayaknya udah benar-benar jenuh nih dengar-dengar gosip dari teman-temannya, eee, Kakaknya juga bisa memberi izin pada diri sendiri untuk mundur. Kalau misalnya mereka tetap lanjut ya, Kakaknya bisa bilang, "Kayaknya aku, eee, mau pulang duluan deh," atau, "aku ke toilet dulu ya," gitu. Jadi kan kalau mundur itu bukan berarti sombong, tapi lebih melindungi diri, gitu. Eee, untuk tidak ikut-ikutan jadi menggosipkan orang. Begitu sih saran saya yang terakhir. Kalau menurut Kakaknya gimana? <chuckles>
Oh, oke. Oke. Oh iya, itu juga bisa sih. Nah iya iya bisa banget itu, eee, kalau aku udah nggak, eee, mempan tuh yang tadi aku cobain nanti, eee, kayaknya aku bisa deh pamit duluan Kak, eee, dengan berbagai alasan yang bisa aku, eee, apa namanya, kemukakan kan ya. Dan mereka juga kayaknya enggak bakalan, eee, menahan atau defensif bilang, "jangan pergi dulu," gitu. Itu bisa banget sih Kak aku kerjain, eee, malah belum pernah aku kerjain sih sebelumnya. Eee, aku seneng banget deh Kak dapat saran-saran ini dari Kakak. Mudah-mudahan nanti aku bisa coba, eee, satu-satu pada saat aku ketemuan sama mereka dan aku ngerasa lebih nyaman, tanpa perlu kehilangan, eee, komunitas aku itu, gitu ya Kak ya. Makasih banget loh Kak.
Mhm. Terima kasih juga telah berbagi cerita. Saya percaya kok, apa, Kakaknya pasti bisa menjaga batasan, eee, yang sehat untuk ke lingkungannya Kakaknya itu. Terima kasih ya Kak, ya.
Oke, terima kasih Kak. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.